うーん。
うーん、今まではまず割と こう広い層なんですが、やっぱり、ええ、学生でも学生とか生徒にも理解ができる優しい言葉で、難しいことも優しい言葉でっていうのをはい、そうですね。
うーん。 うん、ふん。 うーん。 ああ、なるほど。ふんふん。ま、確かに優しい言葉にすれば、年齢層関係なく理解はできるっていうところですよね。ああ。
はい。 そうなんです、はい。ま、それが結構難しくって
ああ、確かに。うん。
はい、難しい言葉で伝えられるんだったら、一番こうなんでも、伝え選べるじゃないですか。
うんうん。ううーん。 確かに色んな意味を含んだ言葉を使った方が、楽は楽ですよね。
はい。 はい。 はい。でもそれを優しい言葉で噛んであまり噛んで含めるように言ってしまうと、またこれは、なんか、こう、なんていうのかな、しつこいっていうか、読みにくらいというか。
うん。うんうん。 なんかえ確かに。う、ふーん、ま、幼稚な文章になりがちではあったりしますね。
はい。そう、スキスキッとしたスカッとした文章になりにくいんですよね。うん、はい。だからそこらへんをうまく、こう、処理できた時、こう、読んですらすらっと、ぐっと、こう入ってくる文章にできた時は、よっしゃって思いますね、うーん。
うん。 ああ、確かに。うーん。 うん、ふん。 うん、ふん。 うーん、え、それって結構語彙力が必要になってくると思うんですけど、そういったその表現であったりとか、ま、こういったものを、こういった形に直そうとかっていう、そういう語彙力ってどうやって鍛えたりしてるんですか？
はい。 はい。 ああ。そうですね。あの、やっぱり書籍をたくさん読んできた人は強いと思いますね。うん、なんか、あの、翻訳仲間でいろいろと、こう、話を聞いてると、英語を読むことばかりに気を取られてる方が多いんですけれど、やっぱりね、その
うんうん。ああ。 うん。 うーん、ふん。

例えば、あの好きな小説を書き写してみるとか、写経のように、はい。
ああ、写経ですね。うんうん。
そういうことをしたりとか、うん、やっぱりいいなと思うのをたくさん読むことですかね。
うんうん。 いや、そうですよね。やっぱひょ自分がそのインプットしたものっていうのが、ストックがなければアウトプットできないって言いますもんね。
うん。 うん。 そうなんですよ。はい。で、なんかあの1回で決めるわけではなく、何度も何度も読み返して、練り直して、推敲を何度もするんですけれど、たぶんその間に1番自分の好きな文章に少しずつ近づいてくと思うんですよね。
うんうん。 ああ、はいはい。 うん。 あ、ああ、確かにそうですね、うん。
はい。だから自分の好きな文章をインプットして、こんな感じっていうのがある人ほど、ちょっといい文章になるような気がします。
うん。 ああ、確かに。なんかその、その書いてる時じゃなくて、なんかリラックスしてお風呂に入ってる時とか、まあそういった時に急に、「あ、あの時の表現これがいい」みたいな、落ちてきたりとかするんですかね？
うん。 あ。 はい、あります。 ありますね。それでこう例えば布団の中で「はっ！」と思って、えっとスマホにこうパパパってメモしたりとか。
うん。 うんうん。 うんうんうん。
うん、そういう時はありますね、そういうのがやっぱり楽しいからやってるっていうか、そういう、うん。
ああ。 はいはい。なんか、その、あのアーティストとかも一緒みたいですね、なんか歌詞が降ってきたとか、なんか、うーん、なんか集中してない時に限って降ってくるっていう。うん。うんうん。
あ。 はいはい、うん聞きますね。 はい、起きた時とか考えてなかったんだけどな、今考えてなかったのにっていう時に。
うん。 うんうん。
ね、なんかどっかで、無意識のところで考えてるんでしょうかね。
そうっすね、うーん、無意識のところは、なんか疑問に思ったことをずっとなんか答えを探し続けてるみたいな性質があるみたいですね。うん。はい。でもあれって、その一瞬閃いたのをその時に書き留めておかないと、なんか、次思った時、あれ、何やったかな、すごいいいの浮かんだのに、あれ何やったのみたいな、あったりします？<chuckles>
うん。 ああ。 うん、そうかもしれません。 うん、ほんとそうだ。 あ、はい。 いやほんとですよ。で、もうそう1回消えてしまうともうダメですね。もうどんなに考えても出てこない、うーん。
うんうん。 出てこないですよね。うーん、うん、やっぱりそのメモする癖っていうのはすごい重要ですよね。
いや、ほんとです。<chuckles>
うーん。<chuckles> あとはそのまあ仕事でそのパッと自分が思いついた言葉をはめれるような、その練習というか、うーん、まあこうやった時の方がうまくいったっていう経験みたいなのはありあるんですかね？
はい。 うんうん。 そうですね。